Ừm, tức là mang điều đồ ăn đó hả bạn?
Đúng rồi. Thì đi với tour á thì đỡ được một cái là người ta sẽ chuẩn bị lều trại cho bạn, còn nếu mà đi tự túc thì bạn cũng phải là chuẩn bị những cái đó luôn, rồi túi ngủ nữa, phải hông? Ừm.
Ờ. Ừm. Thì bạn Ừ, đúng rồi, tại vì bạn, ờ, đi, ơ, overnight, ờ, đi qua đêm mà, đúng hông? Nên chỉ là bạn phải đem theo túi ngủ mà, đúng hông? Còn, ờ, bình thường yeah, bình thường đi picnic của mình á là chỉ đi trong ngày về thôi nên chỉ là mình chỉ cần đem đồ ăn thôi à. <clears throat> Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. À. À, vậy hả? Còn mình á thì, à, mình nếu mà đi di đi trong ngày như bạn thì chỉ cần đơn giản thôi, là ví dụ giống như là một cái miếng gì đó để trải, rồi đồ ăn, rồi, à, để ngồi ngắm cảnh rồi đi dạo dạo thôi, cũng chả có là gì nhiều, nhưng mà đi qua đêm thì thật sự lại là một câu chuyện khác, phải hông?
Ừ. Ừ, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Tại vì đi trong ngày về thì ví dụ như bạn có thể đem theo, a, xe đạp để mình, à, đạp xung quanh. Xong rồi như bạn nói là tấm thảm, đúng hông? Vậy, a ừm, vậy thường á đi cắm trại á bạn sẽ, a, mang theo những món ăn gì? Bạn sẽ mang theo những cái món khó nấu hay là những cái món dễ nấu?
Ừm. Ừm. Đồng ý. Đúng rồi. Tùy thôi, tùy tùy tâm trạng với tùy theo đi với ai thôi. Thì, à, ví dụ giống như á là tụi mình quyết định là ăn nhẹ á, nên nói chung là tụi mình sẽ thảo luận với nhau là ăn món gì, nếu mà ăn nhẹ thì chỉ cần trái cây, picnic, bánh mì, mấy món đơn giản mua ở ngoài tiệm thôi.
Ừm. Ừ. Ờ. Ừm, là chia ra mỗi mỗi người đi một ít á, đúng hông bạn?
Đúng rồi, mấy món đơn giản là được rồi phải hông, với nước ngọt, phải hông?
Ừm. Ừm. Có chớ. Mà nếu mà đi qua đêm như vậy thường thì bạn phải cần những bữa ăn lớn, đúng hông? Ví dụ như là thịt nướng thịt nướng chẳng hạn. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi, không những vậy á là nè, thịt nướng nè, đa số là thịt nướng nè, hông thôi là cháo nè, cũng dễ rất là dễ nấu nè.
Ừm! Cháo. Wow! Cháo cũng hợp lý quá ha, đặc đặc biệt là khi mà sương đêm xuống mà có một nồi cháo, a, húp là ấm lắm á.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác, thì không biết là bạn có từng đi, a, Tà Năng- Phan Dũng, hay là bạn có nghe cái địa danh đó bao giờ chưa?
Ờ, mình thì chưa nghe cái địa danh đó bao giờ, tại vì, ờ, thường thì mình chỉ đi cắm trại ở những cái, a, công viên nhỏ thôi, ờ, hoặc là có cái bờ hồ thôi. Bạn có thể kể thêm cho mình nghe về cái địa điểm đó không?
À. Ừm.